Mmh. En vrai je pense que j'ai eu un peu ça quand j'ai vu que mes parents étaient là pour moi quand ça n'allait pas. C'est-à-dire que, heu, un jour, j'étais j'avais pas enfin j'avais pris un appart, tu sais, pour vivre un peu la jeunesse. <chuckles> Heu, en gros, tu vois genre, heu, c'est ça, je voyais un peu tous mes potes avoir leur propre appart et tout, tout seul dans la métropole et tout, et je me suis dit: «Il faut que je fasse ça aussi, tu vois, dans ma vie». Hem, je venais de quitter mon copain donc ça tombait bien, heu, j'ai fait ça. Sauf que, du coup, je suis resté peut-être 2 mois enfermé dans le noir parce que, beh, du coup, les les vitres c'était, heu, au rez-de-chaussée donc tout le monde pouvait voir à l'intérieur donc j'ai je fermais les volets. Sauf que, du coup, bah, j'étais un peu, en mode, heu, pas bien parce que, beh, du coup, j'ai j'étais plus en couple et tout, tu vois, je me sentais seul et cetera. Et heu, ça a été très destructeur pour moi puisque je suis passé de 55 kilogrammes à 45. Donc j'ai perdu 10 kilogrammes en 1 mois à peu près, en 1 mois, 2 mois.
OK. OK, ouais, <chuckles> pour profiter. Mmh. OK. Ah oui. OK. Mmh. Ah oui, ah oui, c'est A ah oui! C'est c'est ouais c'est très grave, ouais, c'est <chuckles> ah c'est
Ouais parce que je mangeais plus, je restais allongé sur mon lit dans le noir et tout, tu vois, vraiment ça n'allait pas du tout, tu vois. Alors que je fais un mètre quatre-vingt, donc tu imagines, genre, vraiment, c'était très, très mince, quoi.
Ah oui, c'était une Ah oui, un mètre quatre-vingt, 45 kilogrammes, c'est <gasps> oh là là.
Ouais. Bon, aujourd'hui ça va, hein, j'en fais 65 donc tu vois, j'ai bien remonté ça va, mais je suis bien, tu vois
OK. Bon, encore 65 pour 1 m 80 ça va, c'est pas
Ouais, tu vois, genre, je suis je suis normal, tu vois, je trouve, heu, je suis normal. Et heu, bah, en fait, à ce moment-là, tu vois, mes parents, ils ont pris conscience de la dangerosité des choses et heu, ils m'ont fait déménager, tu vois, ils m'ont mis dans une maison qu'ils étaient en train de rénover et cetera. Et depuis, bah, ça fait 4 ans que je vis dans cette maison <chuckles> et heu, tout va mieux pour moi dans ma vie, tu vois, genre et bon, en gros, ils m'ont un peu sauvé. Mmh.
Ouais. OK, OK. Mmh. OK, ah oui, c'est cool. Ah bah, c'est bien. Bah, c'est une bonne chose que ouais, c'est une bonne chose qu'ils qu'ils aient vu, bah, leur leur fils en détresse, simplement.
Ouais c'est ça, tu vois. Et ils se sont dit: «Bon, bah, c'est bon, on va revenir chercher ses affaires, on va le faire déménager dans la maison, là». Bon, je t'avoue, au début, c'était assez drôle parce que je suis arrivé, il y avait rien du tout, donc j'ai dû me commander mon lit, j'ai monté mon lit tout seul et tout. <chuckles> C'était vraiment la débrouille et tu vois, là, j'ai vécu la jeunesse que je voulais vivre, quoi. <chuckles>
Mmh. <chuckles> <chuckles>

J'ai la chance, du coup, d'avoir trouvé ma perle rare, tu vois, en mode, je pense pas qu'il me trompera mais, tu vois, il y a quand même pas la confiance et genre, je base pas du tout ma relation sur la confiance. Heu, je trouve que la confiance, ça se construit, tu vois? Heu, il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans une relation qui tu vois, genre, j'ai vraiment j'ai vécu ça, hein, heu, en mode, genre, heu, tu vois, je commence à parler à quelqu'un et tout et heu, en fait, bah, du coup, je dis: «Ouais, heu, bah, tu es sûr, tu as pas vu un autre garçon ou quoi?», tu vois, il va me dire: «Ouais, mais non, il faut que tu me fasses confiance directement et tout, heu, c'est comme ça que ça marche les couples» et tout, tu vois? En fait, pas du tout
Mmh. OK. Oui, c'est intéressant. Oui. Bah, c'est sûr. Mmh. Ouais. Toi, tu fonctionnes pas comme ça? Ouais.
Bah, ouais, c'est ça. Genre, pas du tout. Si tu me dis ça, c'est que derrière, tu vas avoir des choses à te reprocher et que tu as pas envie d'être surveillé et cetera
Mmh. Ouais. C'est vrai que c'est un peu suspect.
tandis que, bah, du coup, quelqu'un qui a pas envie d'être surveillé, c'est souvent quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, tu vois, parce que s'il a rien à se reprocher, bah, du coup, il montre et puis, voilà, on n'en parle plus et heu, c'est ça qui va renforcer la co la confiance. Il y en a, ils vont dire: «Ouais, heu, le fait de contrôler, genre, le contrôle, ça va, amener quelque chose de négatif», tu vois, en mode, heu
Oui. OK. Ouais. Ouais. Ah, ça peut si le contrôle est est simple et qu'il est, heu, pas, heu, tout le temps et heu, énorme, ça va mais s personnellement, je pense que si le contrôle est constant et que, heu, vraiment la personne, bah, elle en peut plus. Je trouve ça apporte une relation un peu, heu, toxique.
Ah ouais, non, mais totalement, tu vois? Heu, ça, je suis totalement d'accord avec toi, tu vois? mais, genre, je du coup, le fait de voilà, le laisser la personne contrôler, normalement, c'est censé te toi, te te donner plus confiance, tu vois? Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai contrôlé peut-être, 1 seule fois sur toute ma relation avec, heu, mon copain, son téléphone. J'ai regardé 1 seule fois parce que je déteste faire ça, tu vois. J'ai regardé 1 fois parce que j'avais un doute.
Mmh. Mmh. OK. Oui, bah, c'est vrai que ouais, tu rentres dans son dans sa vie privée à lui, encore plus privée, ouais, dans son intimité, oui. Exact.
Ouais, ouais, clairement, dans son intimité, tu vois? Ouais. Et du coup, il y a 1 fois où j'ai eu un doute, donc j'ai regardé son téléphone mais c'est la seule fois de ma vie, heu, par rapport à notre vie commune, pardon, où j'ai regardé son téléphone. C'est-à-dire que là, sinon, heu, enfin, j'y ai accès, hein. Tu vois, j'ai le mot de passe et tout, si je veux, je vais voir mais je veux pas faire ça, tu vois, parce que je veux, genre, je veux pas que ce soit toxique, en gros, tu vois? Genre, juste je lui fais confiance par rapport à ça, si j'ai besoin, tu vois, de savoir un truc, je lui demande, tu vois? Genre, heu, parfois il parle à quelqu'un et ça m'arrive de lui dire: «Bah, il t'a dit quoi?» et tout, tu vois? Et il me montre, tu vois? Et bah, en fait, juste, bah, voilà, c'est au moment où je passe à autre chose, je suis rassuré, tout va bien et ça tombe pas dans la paranoïa, tu vois?
Mmh, OK. Oui. En fait c'est ouais. Mmh. Oui. OK, ouais. Ouais, donc c'est, heu, vous avez chacun les accès de l'autre mais, heu, c'est pas pour autant que vous allez voir et tout fouiller, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà, exactement, heu et du coup, bah, c'est c'est comme ça, je pense que ça marche, en fait, au final, tu vois, parce qu'on n'a pas basé notre relation sur la confiance, on a basé plutôt sur, bah, heu, la loyauté et heu, un peu de contrôle, finalement <laughs> et heu, au final, ça se passe bien, tu vois? 2 ans et quelques mois de relation, c'est ah, c'est déjà un bon début. Je sais très bien que ça va durer encore plus longtemps que ça et j'espère que ça durera toute ma vie, hein, on va pas se mentir, heu, donc tu vois, genre, heu, je me dis: «En vrai, c'est super bien!»
Mmh mh. OK. Mmh. Ah, bah, oui, c'est sûr. Ah, bah, oui.

C'est ça et du coup bah, après bah heu, en gros, le 14 février on était à l'hôtel, heu, à dans un casino tu sais, on ai aime bien faire ça, tu vois? Une petite soirée comme ça et heu, bah, en fait il m'a demandé en fiançailles du coup, et j'étais trop content, énormément tu vois? Heu, ça m'a fait trop plaisir et du coup bah, j'ai dit: «Oui» puisque bah pour moi, c'est l'homme de ma vie, donc heu, voilà, parfait, et c'est des petits trucs comme ça en fait tu vois?
Mmh mh. OK. Ah oui! OK. OK, ouais. OK. Mmh, OK, OK.
Bon, OK, c'est pas c'est pas un geste simple, du coup, de demander en fiançailles quelqu'un, tu vois? <chuckles> C'est vrai, mais tu vois? Il y a des petits trucs, quand même, aussi, qui sont simples, où en fait, bah, du coup, la personne, elle a juste été là pour moi, elle m'a soutenu, et cetera, et ça, tu vois? C'était vraiment, pour moi, bah, super important.
Oui. Ah oui c'est pas un geste anodin ou simple, c'est ça engage beaucoup de choses, oui. Mmh mh. OK, et est-ce que tu as déjà eu des trucs un peu similaires en famille, ou au travail, ou en distan ou à distance?
En vrai, je sais pas vraiment, heu, je sais que hors cette relation du coup de couple et cetera, avec des amis, heu, je suis assez proche bah comme je te disais tu vois? J'ai ma meilleure amie et cetera, heu, on n'habite pas ensemble tu vois? Enfin on on habite pas près l'un de l'autre, tu vois? Elle habite en Alsace et moi dans le Nord, donc vraiment tu vois? On est très loin.
Mmh mh. Ouais. Oui. Pas près l'un de l'autre, ouais. OK, c'est quand même pas très, très loin. Ouah, ça va.
Ouais, mais on il y a quand même 5 heures de route. <chuckles>
Oui, bah je ma meilleure amie il y a 12 heures de route. <chuckles> Ouais, bah, elle habite dans le Nord, j'habite, heu, à la mer en tout cas, dans l'o l'océan atl atlan atlan Atlantique.
Do Ah, ouais! OK. OK, ouais, donc du coup tu vois? Heu, effectivement, heu, c'est loin. <chuckles> Heu, et du coup bah, je sais pas, je pense vous vous voyez peut-être 1 à 2 fois par an?
Donc, c'est c'est un peu loin, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bah, je l'ai vue 2 fois très rapidement parce que j'ai fait un voyage, mais heu, je l'ai vu, heu, je l'ai vue assez souvent ouais.
Voilà, bah, pareil. Ouais.